Na hora de me vestir, o que me inspira olha, eu sou uma pessoa muito prática, então muito. Então, geralmente eu tomo banho, ok, quando eu tenho que sair, fazer alguma coisa, 1ª peça que eu pego, eu visto, e já está feito. Não fico pensando muito não.
É mesmo? Ah. Uhum. É mesmo? Você não tem conflito nenhum? Você não tem conflito nenhum, <chuckles> pegar roupas, pegar um look.
0, 0. Agora, tem a escolha dos looks quando eu viajo. Quando eu viajo, eu gosto de montar meus lookzinhos da foto, do dia, tudo bem bonitinho.
Ah, que interessante. Ah. Ah, tá. Então espera, eh, pra você se vestir no dia a dia, você vai ali, pega uma uma peça, se veste sem problema. Mas q quando você viaja, você se basei esses looks que você você gosta de montar, você monta pra usar a cada espec dia específico, ou você monta para o determinado número de dias que você vai ficar, mas não necessariamente pra cada dia da semana, especificamente?
É assim, depende, mas geralmente quando eu faço muitas viagenzinhas aqui, por onde eu moro, né. É perto, então, eu eu estou em Portugal, eu recentemente eu fui pra Turquia, aí
Aham. Tá. Olha, que bacana. Turquia, é diferente.
Eu só tenho aquela malinha de é diferente, né. Bem diferente mesmo, eu nunca tinha ido pra aqueles lados lá, achei bem diferente. Aí eu só tinha eu geralmente, eu sou mais minimalista, eu pego a minha malinha, a malinha de mão mesmo, eu nem despacho mala, nada disso. Então aquela mochila sim, aquela mochilinha vai ter que caber tudo o que eu vou usar lá. Eh
É. Aham. Uhum. Sério? Tá, e e e quanto tempo você está ah, quando você se vai numa viagem assim, ah, você está falando de quanto tempo, você fica fora?
Eu gosto de viagem de 2, 4 dias. Essa foi 5 dias, e
Ah tá. Viagens curtas, né?
Viagens curtas, porque aí no 5º dia, geralmente eu quero descansar, então eu prefiro descansar na minha casa.
Hum. Certo, aham. Faz senti
Uhum. Como dá sempre pra fazer essas escapadinhas, né, você pode ir, voltar, ir e voltar, eu prefiro.
Uhum. Passar um fim de semana, né, ou um feriado prolongado.